Oo, siguro yung masasabi ko lang marami naman tayong paraan, eh, para maipakita yung pagmamahal natin sa ating mga, ah, mahal sa buhay, 'di ba, sa pamilya natin. So, ah, depende na 'yan sa'yo kung saan ka komportable, 'di ba? Kasi minsan yung pagsasabi sa salita na, mahal nga, ganyan, ah, nahihiya, 'di ba, yung mga gano'n. May mga nahihiya, ganyan. Oo, pero may iba pa namang paraan para maipakita yung pagmamahal, 'di ba? Simpleng pag-aasikaso, pag pag-gi-greet kung may birthday, pagbibigay ng regalo. So i kaw bahala ka kung paano mo i-express yung sarili mo. Ayan, so basta maiparating mo lang doon sa pamilya mo na yun nga yung pagmamahal mo sa kanila, 'di ba? Maramdaman nila galing sa'yo.
Hmm. Oo, yung pat ano yung Mhm. Mm. Yun pa. Ho Eh, pero, ano ito? Paano pag yung way mo, eh, ano, pag-sho-show ng pagmamahal, eh, yung pagiging dragon rin, ganyan.
Mm. Hala, yung nagagalit lagi. Siguro may oo, may gano'n siguro, pero wag naman lagi, kasi siyempre mami-misinterpret ka nun, eh. Parang sasabihin, "Lagi naman 'tong galit."
Oo. <sneezes> Ba iba na kasi ngayon.
<giggles>
Yung ibang bata mas sensitive na ganyan, kumbaga sa sa generation dati, 'di ba, parang, ah, normal lang no 'no? Parang pero pag ngayon na yung magulang na yung natatakot sa anak, 'no? Kasi ano, eh, mam mamaya ma-post siya ganyan, makasuhan sa DSWD. 'no?
Oo, oo. Tama. Mm. Mm. Totoo, ganun na nga. Kaunting sumbong lang, eh, ganyan ganun na agad. Hmm.
Oo, sige. Ayun, salamat dito sa kwentuhan natin, ah, at, ah, salamat sa oras mo.
Mm. Mm, maraming salamat din. Paalam

Mm, ayun so ang ginagawa ko siyempre yun inaasikaso ko nga sila tapos yung baby ko ngayon kasi may baby ako eh. Dati kasi nagtatrabaho ako sa ibang bansa. So ngayon, gusto ko ang mangyari, lagi akong nasa tabi niya. Um, yung milestones niya nga lagi, ah, ako yung unang makakakita, nababantayan ko yun. So, gusto k sinisigurado ko ngayon na present ako sa milestones niya, ayun at saka sa mga event kaya hindi na talaga ako bumalik dun sa trabaho ko. Ayun, so yun yung pinakamalaking sakripisyo siguro na ginawa ko na ayun, na siguro malalaman niya na sa susu sa pag lumaki na siya ganyan na yun, na sobrang yun nga yung pagmamahal ko. Kaya ko ginawa yun, mm.
Hmm. Hmm. Ah. Mm, ayun totoo naman 'no, pero, ah, siyempre sa pamilya 'no hindi naman nawawala yung tampuhan minsan 'no, mga misunderstanding. Ah, paano niyo naman yan naayos 'no. Well, ah, yung sa dati 'no sa mga magulang mo kasi ilang taon na rin sila 'no tapos magkasama pa sila sa ano ngayon dip so, ngayon sobrang bihira na niyan 'di ba mga ganyang katagal 'no, oo.
Mm, tama. Mm. Hmm, tama. Mm, totoo. Ayun, siguro ko pag may mga misunderstandings yun pinag-uusapan ng maayos para hindi lumaki yung away, yun. So yun talaga yung pinakaginagawa namin at saka ayun yung parang, ah, yun nagso-sorry, tapos, ah, dapat kasi ako naniniwala ako, ah, dun sa sinasabi nila na kunwari may away yun, ayoko ng natutulog kami na hindi namin naaayos yung problema, so dapat, ah, bago matulog yan magkaayos na at napag-usapan na kung anuman yung hindi pagkakaunawaan, ayan. Para hindi na talaga siya lumaki pa at tumagal, yun kasi minsan ganun nagpapatagal, eh, kasi hindi nag-uusap, eh, nagpapataasan ng pride. So yun.
Mhm. Hmm. Mhm. Eh, paano yun 'no, kunyari ano matutulog na kayo tsaka pa kayo nag-away, eh, di ayun, na kailangang di ba? Joke.
<laughs> Puya puyat yan, fuyat fu fuyatan. <giggles>
Um, pupuyat. Oo, pero eto, ah, tawag dito, ano sa tingin mo yung ano, parang nakasanayan mo dati 'no na pag-way ng, ah, pagpapalaki sa'yo ng magulang mo na tingin mo pe-pwede mo ring gawin ngayon sa generation ngayon 'no ng nga, ah, mga ayan mga magulang 'no. Kasi, ah, aminin natin 'di ba marami na talagang pinagkaiba 'no yung, ah, way talaga 'no. Oo, pag, ah, pagsho-show nung, ah, pagmamahal, ayan pagpapalaki sa pamilya talaga dati, mm.
Mm. Mm. Hmm. Mm.